Расскажи о своем самом теплом кулинарном воспоминании.
Да, ты знаешь, был у нас такой семейный опыт, даже так скажу. А началось всё с того, что, м, мы на свою свадьбу заказывали торт у кондитера-девочки. А, и ты знаешь, нам так понравилась её работа. Мы ранее как бы никогда не заказывали у неё ничего. Просто о ней очень много слышали, что она такая популярный кондитер, у неё всё классно, красиво, вкусно. И вот всё-таки решили вот на свадьбу заказать себе торт.
Ага. Так. Ага. Мгм. Так.
Вот. И
Ну, это ты имеешь в виду на твою свадьбу, да, я правильно понимаю?
Да да да, на мою свадьбу с моим мужем, да, заказали торт. Торт был просто шикарный, вкусный, все гости до сих пор, уже прошло кучу лет, все гости до сих пор помнят вкус этого <chuckles> тортика и вспоминают, как это всё-таки было вкусно. Но, в общем, да. И получается, нам настолько понравилось, как она делает вот, э, десерты, да, что мы после свадьбы решили у нее что-то заказать другое.
Мгм. Так.
А.
То есть уже как стали постоянными клиентами, да, перешли в другую категорию, поняли, что вас всё устраивает и что нужно еще заказывать.
Да. Мгм. Да, действительно хотели а хотели становиться, да, вот постоянными клиентами и решили что-то всё-таки попробовать помимо, вот, торта, потому что у неё было много, а, разных вариантов различных десертов, а, и, и что? Мы у у нее на странице в интернете как бы смотрели всё, выбирали, и тут мне муж такой говорит: "О, слушай, смотри, какой-то меренговый рулет, ты когда-то ела?" Я говорю: "Нет, я никогда ранее не ела". Говорю: "Вообще не знаю, что это, вот".
Так. Ага. Ага. И вы решили заказать у этой прекрасной кондитерши меренговый рулет.
Да, мы решили всё-таки попробовать.
А это в честь какого-то праздника было, вы собирались что-то праздновать, или просто: "А вот давай закажем и устроим себе праздник"?
Мгм. Да, праздника как такового не было, просто мы тоже вот как-то п уже после какого-то там периода, после свадьбы, чё-то вспомнили за торт, захотелось чего-то вкусненького, и муж такой говорит: "Слушай, а давай вот всё-таки у этой девочки-кондитера посмотрим, может, что-то можно заказать, какие-то десерты, чтоб уже не покупать там в магазинах всё, что мы там ранее пробовали, а вот что-то новенькое попробуем". Была вот такая вот идея. Да, сами причем, да. Мгм. И ты знаешь, да, мы всё-таки решили попробовать этот вот, э, заказать меренговый рулет. Там было, а, 2 варианта: это либо полкилограмма, либо килограмм этого рулета.
Ага. Мгм. Мгм. Да. Ну, то есть да, давай устроим себе праздник, ага. Ага. И вы решили сразу как: начать с малого или всё-таки уже, а начать с большего? То есть уже как бы пробовать меренговый рулет, так напробоваться килограмм на 2- это достаточно серьезно.
Большего! Да. Да. Да, действительно! И мы решили, всё-таки, муж говорит: "Да что там полкилограмма, там и есть даже нечего, давай всё-таки возьмем этот килограмм, да попробуем". И всё-таки да, мы Да, мы поехали в, э, э, цех кондитерский этой девочки, как бы забрали этот свой рулет, приехали домой. О, ты знаешь, я этот вкус, наверно, помню даже вот как сегодня, как сейчас. А
Ну, вот как. Ага, распробуем. То есть до сих пор, а сколько лет прошло, сколько времени прошло?
Прошло много уже, прошло, ну, сколько, около 10 лет.
Ничего себе! И ты до сих пор помнишь! А что же тебя так впечатлило? Что именно тебя так впечатлило?
Конечно. Ну, потому что вот, э, знаешь, у нас еще не ушли те воспоминания от свадебного торта, от вкуса, да, какой он был вкусный, а тут мы решили еще как бы попробовать этот новый вообще для себя меренговый рулет, и он тоже, он просто тает во рту, он такой вкусный, а, ну, классный, в общем, и мы почти весь его и съели в тот же день, уже чуть-чуть там оставили, да. <chuckles>
Ага. Ничего себе! То есть он превзошел ваши ожидания даже.
Даже даже так, да, он на самом деле такой легкий, о н и, ну, на наверно, поэтому мы и съели вот так много его.
Мгм мгм.
Вот. И по итогу как-то да, нам настолько это всё понравилось, и вот когда мы хотели в последующие разы, мы вот вспоминали за этот меренговый рулет, мы с мужем опять вот ехали к этой девочке и покупали опять же таки этот меренговый рулет, а потом однажды может
Так. А, то есть это не разовая была акция, да? Вы таки стали постоянными потребителями именно конкретно ее меренгового рулета.
Нет, м-м. Да, да, мы даже уже не хотели ничего другого пробовать у нее, хотя, как бы, выбор был огромный.
Ага. То есть вы даже не попробовали ничего другого, потому что вы точно знали, что вот это лучшее, что вы пробовали в своей жизни.
Мгм. Ну, возможно, да, мы пробовали, вот она продавала еще, э, на ве на кусочками, вот, знаешь, так продают торты тоже разных, э, как бы рецептов, пробовали, вот такие тортики брали, но вкусно, но вот все-таки этот меренговый рулет, ты знаешь, нам как-то вдвоем очень понравился, и он такой же, говорю, легкий, и, ну, там клубника внутри, и нам как бы вот нравилось это всё сочетание, поэтому, да, мы с
Ага. Ага. Так. Ну такое, как первая любовь, да, то есть его ничто не смогло затмить.
Да, скорее всего. Да, как-то так. И вот мы были такими довольно-таки постоянными клиентами с этим меренговым рулетом, а потом вот муж мне однажды говорит: "А ты вообще не смотрела там в интернете вот, э, как это сделать меренговый рулет, может, там несложно?" Я такая думаю: "Хм, интересно". Действительно, вот как-то привыкли мы, да, постоянно ездить к этой девочке-кондитеру покупать, а посмотрю-ка я в интернете вообще, как его делают, потому что
Мгм. Так. И тут появилась идея самим это приготовить, да, все-таки?
М-да, муж подкинул такой вопрос
И как был опыт?
Ты знаешь, э, я посмотрела и, ну, вот первое такое впечатление, возможно, это было как какое-то отрицание у меня, я говорю: "Слушай, ну что-то сложно, там какой-то миксер нужен, вот сверх такой скоростной, у меня вообще он не скоростной, обычный самый базовый, нет, как бы я не смогу скорее всего". А, ну, окей.
Мгм. Так. Ну, у тебя хотя бы есть миксер?
Да. Ну, я как бы слишком не углубилась, так сказать, в этот рецепт, э, просто наткнулась на первое попавшееся видео, а, услышала, что там вот, э, автор данного видео рассказывал: "Вот там у меня такой мощный там системный такой прям с блоком миксер, который там нужно с перебить хорошо белки, чтобы это была такая пена". Я думаю: "Ну, у меня с ми миксер слабоват, как бы всё, эта идея, чтобы самим приготовить этот меренговый рулет, отпадает сразу". Вот.
Ага ага. Так. Ага. Ага. Мгм. То есть ты увидела, что процесс достаточно энергозатратный, да? Нужны какие-то специальные, как тебе показалось, сложные для этого устройства, и ты решила, что процесс в домашних условиях, в общем-то, неповторим. Не стоит даже и начинать?
Ага. Ну да. Да, да, это, возможно, было такое первое, а, впечатление, а, и, ну, наверное, даже вот, м, неосознанное ли либо неправильное все-таки для себя это вынесла вердикт, так сказать, да.
Ага. Так.
И потом вот со временем, э, прошло какой-то период времени, мы опять все-таки поехали за этим меренговым рулетом к этой кондитеру. Я думаю: "Ну, я еще раз вот все-таки посмотрю в интернете несколько вариантов, не одно там видео одного рецепта, да, а вот несколько вариантов посмотрю, сравню как бы для себя", а
Мгм. Да-да. То есть ты воc распробовала еще раз и решила углубиться все-таки в тему, потому что зерно этой мысли было где-то в тебе заложено и прорастало.
Да. Мгм. Действительно, да, так вот т И я опять-таки вернулась в интернет, так сказать, решила уже в этот раз более детально изучить несколько источников, э, чтобы вот для себя, так сказать, уже поставить либо точку, либо все-таки <chuckles> попробовать самой это всё сделать, да. И да, я поняла, что вот там посмотрела раз видео, второе, там почитала что-то, и я поняла, что, хм, да ну, не всё так и сложно, но вообще, как бы, очень легко.
Ага. Мгм.
И и что, и решила всё-таки попробовать сделать сама, даже со своим, вот как я уже ранее говорила, не слишком мощным миксером.
Ага, и получается, что ты прошла вот этот вот процесс от того, что всё невозможно, невероятно, сложно, и я даже не буду пробовать, до того, чтобы попробовать со своим простым миксером. И не так уж всё и сложно. Ладно, давайте попробуем, посмотрим, будь что будет?
Мгм. Да, да, действительно так и было. Вот решила всё-таки п э, провести такой эксперимент.
Ага. А муж тебе помогал?
А нет, муж как бы в этом не помогал, он вообще тогда даже не знал, что я собираюсь готовить, что я вообще там даже изучаю уже этот рецепт.
Ага, это был с сюрприз!
Да, это вот я хотела всё-таки сделать сюрприз. Потому что у меня и было немножко такое опасение, думаю, ну, я вот щас мужу скажу, я тут собираюсь готовить этот меренговый рулет, а он не получится, да. И расстроюсь я, и, возможно, расстроится муж, что ничего не получилось, а он так ждал.
Мгм. Не оправдаются ожидания, да? Опять же. Ну, то есть ты решила не рисковать.
Да. Да. Да, я решила всё-таки попробовать, э, сама вот сделать. Получится, как бы, не получится- всё равно съесть придётся, но не обнадёживать, так сказать, заранее мужа своего.
Ага. Мгм мгм.
И я пошла вот я пошла, да, купила все необходимые ингредиенты, их там было на самом деле не так уж и много. А, и ты знаешь, да, вот с первого раза получилось, ну, прям, ну, очень хорошо, не идеально, вот, ну, очень-очень хорошо. И
Что получилось? Очень хорошо. Ага. Слушай, а там же очень много вариантов, э, рецептов, начинок. Ты вот какой выбрала для первого раза? Классический или с какими-то всё-таки, более обновлениями, с разными, может быть, вкусами, с фруктами?
Мгм. Ага, ну, я выбрала н начинку, там была клубника, вот как мы всё-таки и покупали у этой кондитера. Э, и я не решила экспериментировать, и можно было еще сделать с малиной, тоже очень вкусно, это я уже в последующем как бы пробовала делать с малиной, но всё-таки решила для начала не вносить каких-то кардинальных изменений, а вот всё-таки попробовать сделать такой рулет, как мы покупали с клубникой. И
Так. Ага. Мгм. Привычный, то есть. Мгм. Мгм. М мгм. Так, и результат был, в общем-то, весьма позитивным, и ты решила экспериментировать дальше.
Конечно! Да, результат получился отличный, муж был просто в восторге, говорит: "Слушай, да вот оказ". А я же еще говорю: "Слушай, да ну вообще не сложно, так легко!" Он говорит: "Ну так, а почему вот ты тогда сказала, что сложно?" Говорю: "Да вот".
А я же говорил!
Да! Нет, он так не сказал, конечно. Он говорит: "Э, ты же тогда говорила, что там сложно". Я говорю: "Ну да, я потому что думала, что нужен вот действительно, как в видео там рассказали, там сверх корос скоростной миксер, и это меня немножко вот остановило, потому что, опять же таки, если там рецепт не соблюдаешь, то может что-то й получиться, конечно, не совсем хорошо и правильно, да?"
Мгм мгм мгм. Совсем не то. Мгм.
А вот в основном, когда действительно соблюдаешь хорошо пропорции, там рецептуру, прислушиваешься к советам, там, кулинара какого-то, то и получится всё хорошо. И вот я говорю: "Да". Я решила, говорю, на свой страх и риск всё-таки попробовать со своим миксером. И как оказалось, что мой миксер тоже нормально с этим справился, в этом не было никакой там проблемы, просто нужно было попробовать. Вот.
Так. Мгм. А не остался ли этот рецепт сейчас как такой традиционный? Может быть, ты его передаешь или готовишь на все семейные праздники? Что вот с ним сейчас связано? Какие воспоминания? Какие ассоциации?
Мгм. Ага. Ну, так, чтобы передавать кому-то, то нет, как-то я не люблю, знаешь, вот там навязывать свой рецепт. Вот: "Я там готовила, возьми, попробуй". Я не люблю. Если у меня кто-то спросит, то, конечно же, я поделюсь, и мне это не составит никакого труда. О окей, как бы в таком в таком случае, да. А по поводу праздников- да, действительно, не на каждый праздник, не на каждый там семейный праздник либо вот когда мы там идем в гости, не на каждый я готовлю, но все-таки, конечно конечно готовлю.
Так. Мгм. Ага. Мгм, мгм. Ну, готовишь всё-таки на праздники. Уже тебя знают по этому рецепту, уже тебя ждут с этим. Не стало ли это твоим фирменным, как бы, меренговым рулетом, визитной карточкой своего рода?
Мгм. Возможно возможно, потому что есть вот в нашем кругу, э, такие люди, которые вот, как и мы ранее, даже не знали, что такое этот меренговый рулет, да и попробовали впервые, когда пришли к нам в гости, и сами тоже вот, как и я в свое время, не решаются его приготовить сами дома и знают о том, что если вот они там придут в гости, они спрашивают: "А сегодня меренговый рулет будет?" Я говорю: "Конечно, будет".
Ага. Ну вот, то есть всё-таки <chuckles> всё-таки это стало твоей визитной карточкой, люди от тебя его даже ждут, твои друзья и близкие.
Мгм. Да да, действительно.
Ну, то есть всё-таки не не зря попробовала, и, наверное, это очень хорошая ассоциация, опять же, со свадьбой.
Ну да, возможно, если б мы еще, вот, как бы на свадьбу не познакомились с этим кондитером, то, возможно, мы даже и не знали бы про этот меренговый рулет и до сих пор.
Ага. Так бы дальше и жили без меренгового рулета и не умели бы его готовить, что тоже немаловажно.
Как вариант. Да да, действительно.
Здорово! Очень хорошая история, очень интересная. Спасибо, что поделилась.
Мгм. И тебе спасибо за вопросы! До скорой встречи! Пока!
Да, надеюсь, еще услышимся. Пока-пока!